Genau, also einfach, dass ihr 'n Plan aufstellt und dass ihr euch auch da vielleicht für den Plan so 'ne Regel, sage ich mal, macht, ne? Weil du bist ja höchstwahrscheinlich eben auch berufstätig, ne? Und und hast dann noch andere Verpflichtungen unter anderem, ähm, dass ihr sagt, ähm, ihr denkt euch 3 Gerichte für diese 3 Wochen aus. Ihr macht jede Woche einfach 'n Plan und sagt, keine Ahnung: „An dem Tag, ähm, machen wir Fisch. An dem Tag machen wir Hähnchen, und an 'nem anderen Tag machen wir sogar vielleicht irgendwie was, weiß ich nicht, äh, Veganes oder mehr Veggie-mäßiges oder 'ne Suppe“ oder, ne, was auch immer. Und ich mein, es kann ja oder 'n Eintopf, muss ja nicht mal 'ne Suppe nur sein, sondern Eintopf, grad jetzt auch bei der Jahreszeit. Und, ähm, dass ihr euch so, ähm, sage ich mal, 'n Rahmen festlegt, dass ihr sagt: „Kein Gericht, was wir uns aussuchen, darf mehr als 'ne halbe Stunde, maximal 45 Minuten Zeit in Anspruch nehmen.” Aufgrund, ne, von euren jeweiligen Terminkalendern, die halt regelmäßig und relativ voll sind, ne? Bei deinem Sohn mit 'm Sport, bei dir mit der Arbeit und, ne, dann bleibt ja auch noch so 'n bisschen der Haushalt hängen und so weiter und so fort, dass ihr euch da so 'n Plan macht. Und, ähm, du kannst ja zum Beispiel auch Sachen schon vorbereiten. Du sagst jetzt zum Beispiel gerade für seinen Sport, er isst gerne sehr viel, ne, zum Beispiel Eier oder, ähm, so Frischkäse oder so was. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr dann den wöchentlichen Einkauf macht- grade für seinen Sport- so körniger Frischkäse, hat ja unheimlich viel Proteine. Kauft davon 10 Stück. <laughs> Ne? Richtig, genau.
Ja. Ja. Mhm, mhm. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Mhm, sehr gut. Ja. Genau, so Hütt Hüttenkäse, ne? Hütten Hüttenkäse machen. Und wir haben ja auch, ähm auch auch über seine Mutter, ähm, so 'ne App, wo jeder was draufsetzt und seine Bedürfnisse an Lebensmitteln dann auf die Liste setzt, und dann wird die einfach abgearbeitet. Aber die können wir gut gut dafür benutzen.